А, в целом да, а, потому что я, э, ну, как-то уже, знаешь, даже внутри офиса, а, например, если мои коллеги, там начальники департамента, входили всё время, а, в офисных костюмах, да, такы такие. Хотя у нас не было прям какой-то мегастрогой вообще, поскольку это был ритейл, э, здесь было важно быстро запускаться, и как бы ты мотаешься часто по гипермаркетам, и тебе, знаешь, не до костюмчиков.
Так. Мгм. Так. Ну, то есть охранник на входе не проверял галстуки, да?
Вот.